Oo, oo sa beach din.
Oo, parang kayo po ay pamilya po ba ng mga swimmers, gano'n?
Hindi naman. Pamilya ng gala. <laughs> Gala, oo.
Hindi naman, <laughs> okey, at least, nagiging bonding po talaga na yun yung nagiging grounds.
Oo, oo. Mm.
'Tsaka ano po, eh, importante yun ngayon din sa panahon natin kasi lagi po tayong pagod sa trabaho, eh. So, parang kailangan natin ng pahinga oo, kailangan natin ng ang panahon kasama naman ang pamilya.
Tama. Mm, mm. Stress reliever, mm. Mm. Mm.
So, 'pag ganun po ba ang opo.
Ikaw ba? Ay. Sige, gusto ko sana itanong kung nakaano ka na, um, kung nakapag-summer vacation ka na this ano, ngayon, ngayong panahon ng tag-init? Mm.
Mm. Ayon, ah, hindi pa po, eh, parang, baka mag-ano palang mga katapusan po siguro ganun, oo, pahabol kasi.
Mm. Pahabol, ‘no? Oo, ako din wala pa.
Kasi sobrang busy talaga, 'no, ang hirap isingit, kelan ba talaga magkakatagpo, or parehas tama yung ano, yung sched ganon. Mm.
Oo. Ang schedule, oo. Tsaka 'pag holy week kami hindi umaalis, hindi kami sumasabay sa ano
Mm, ah, okey. Sa parang agos or dami, oo. Tama din naman po kasi maubos lang din talaga yung oras niyo sa traffic. Hindi niyo mae-enjoy talaga, oo.
sa biyahe, oo, oo, mm. Oo, at saka hindi ma-enjoy. Oo, ang daming tao. Sigu
Um, tanong ko naman din po sa inyo, sino-sino sa pamilya n'yo yung parang pinakaaktibo or pinaka-excited, ah, and pinakamasaya na kasama sa tuwing may gan'to?
Ah.